Ừm, cũng cũng có thỉnh thoảng nha bạn, ờ, mình thấy để ý là có những cái hôm mình mệt quá thì mình cũng nằm gục trên xe buýt á, nhưng mà hình như là cái giấc ngủ đó nó hông có được, kiểu, hông được ngon lắm á, tại vì xe buýt đúng rồi, xe buýt thì nó xóc quá mà, nó giằng nữa nè. Rồi nó nói chung là nhiều bữa mà hôm mà mình ngủ với bữa nào mà, kiểu như, mình mệt quá, mình ngủ say là đến đến công ty hoặc là về đến nhà á là người mình mỏi hết cả người ra, đặc biệt là cổ đó.
À! Hông có được sâu, đúng hông? À, đúng rồi, bởi vì ngủ trên một cái môi trường nó cũng không phải lý tưởng để ngủ là một cái ghế ở trên xe thì rất là khó, đúng hông? Ngủ xong sẽ làm cho bạn mệt, đau nhức người. Vậy thì á, bạn á thường á là cái giờ làm việc của bạn á là có cố định hông, ở công ty á, hay là bạn có thể về làm, kiểu, giờ giấc hơi linh hoạt một xíu?
Ừm, công ty mình á thì giờ làm nó cũng kh cố định nha bạn. Đặc biệt là nó có luật là mình thấy là nó cũng gọi là hiếm công ty nào có là, à, chỉ được ra vào công ty vào những cái giờ mà không phải giờ làm thôi, tức là bạn đến đúng giờ, đúng hông? Xong rồi là bạn ở trong công ty bạn làm việc. Nếu mà bạn muốn ra khỏi công ty á là bạn phải lên phòng hành chính, bạn xin cái đơn, người ta duyệt cho bạn thì mới được ra vào, chính xác, chứ hông phải tự do ra vào được đâu, đó, nên là nó cũng, gọi là, lịch trình thì cố định đó. Mà ngoài ra á nha, công ty mình nó cũng có cái giờ làm việc rất là lạ luôn, đó chính là làm việc từ bảy giờ rưỡi sáng.
Vậy hả? Là cái gì? Ủa là sao ta? Ừm. À, làm giấy. Giấy ra vào. Ừm. Ừm, là sao á?
Nghỉ trưa 2 tiếng sau đến 5:00 chiều là sẽ tan ca, trời ơi cái giờ mà mình thấy mình hông hiểu luôn á. Trước đây mình làm trong thành phố á thì mình thấy cái giờ người ta làm thường tới 9:00 sáng gì đó, mà nghỉ trưa tầm 30 phút, 1 tiếng thôi, nhưng đằng này nghỉ trưa tới 2 tiếng luôn, lạ thiệt chứ!
Ồ! Đúng rồi. Ừm. Nhưng mà đó mình nghĩ đó cũng là một cái lợi thế cho bạn đó chứ, tại vì bạn được nghỉ trưa dài mà, đúng hông? Thì sẽ có cái thời gian tái tạo năng lượng nhiều hơn nè. Vậy thì hiện tại bây giờ á bạn để ý môi trường ngủ trong phòng của bạn như thế nào? Về ánh sáng nè, tiếng ồn nè hay là những cái tác nhân khác xung quanh á.